Aham.
Não, assim, nã realmente, elas têm razão, nada impede. Nada impede, né.
Sim, veja eu lhe fiz essa pergunta, porque o o que é importante hoje pra você? Satisfazer o teu interesse, hã, interesse emocional, um sonho de criança, um sonho de juventude, ou "Eu preciso ganhar dinheiro", né, porque às vezes o meu sonho não vai em encontro ao "ganhar dinheiro". Mas se o o salário, ah, o teu incoming não é tão importante, talvez eu possa investir somente no meu sonho, não é?
Sim. Uhum. Isso, é importante também. Ótimo. É verdade. Não, claro, tu tens total razão de falar isso, eu tenho que avaliar, né, porque, de fato trabalhar, fingir que não precisa trabalhar, não é verdade. Eu até poderia me dar ao luxo de não trabalhar, mas se eu for estudar, eu vou precisar de dinheiro. Isso
Sim, certo. Vai precisar, certo. Então essa já é, ah, uma um esse já é um objetivo que você tem que definir bem antes de escolher o seu curso, né, ou curso ou a certificação, qualquer que você queira fazer, né, você, eh ah eh, buscando fazer esse curso, você preferia fazer preferiria um presencial ou
então É, verdade. Isso. É.
online? Você teria tempo pra se dedicar a um curso presencial?
Olha, o o